Ну, ты знаешь, это всё-таки зависит от типа переписки. Например, скажем, если ты общаешься с друзьями, это одно, а если это рабочая переписка, более профессиональная, то это, да, чуть-чуть по-другому. Я бы сказала, если
Мгм. Ну да, всё верно. Хорошо, а расскажи, как ты в работе, вот, общаешься. У тебя были случаи, что тебе надо бы на на начинать какую-то переписку?
М. Да, бывает, конечно. И, ну, сразу скажу, что мне легче человеку позвонить, чем написать. Но так как мы уже живем, а, в таком мире, где всё, а, переписывается, да, и никто не хочет, но это и хорошо тоже, потому что, э, недавно я ю тут чашечку видела, этот это этот, как бы, эта, ф а, эта встреча должна была произойти через электронную почту. Очень интересно было, потому что можно эт конечно, быстро написать и всё с этим, потому что, когда часто человеку звонишь, там уже разговор может идти и дальше в другие русла. Поэтому да, писать. Если уже мы говорим о том, что писать, э, профессиональное письмо, то чаще всего, скорей всего, я перестану туда ставить, а, вот эти смайлики, эмоджи, потому что, ну, уже в профессиональную, да, профессиональную, э, профессиональную ка переписку, то такие вещи уже не напишешь, то есть не поставишь, н-да, очень уважительный тон, конечно.
Ага. Н-да. Цифровое? Да, век. <laughs> Да, м. Мгм. Конечно конечно. Н-да. А скажи, а как ты считаешь, вот, э, когда ты какой-то вопрос решаешь в переписке, например, с какой-то, а, м поддержкой какой-то переписываешься, да? Ам, скажи, для тебя лучше всё-таки переписываться, чтобы у тебя остались как будто бы доказательства этой переписки и вот тебе так написали, да? У тебя есть такое? Мгм.
Мгм. Мгм мгм. Н-да, да. Мгм. Да-да-да, но в первую очередь, конечно, э, писать уважительно, э, не в зависимости, а, в какую, да, в какую-то техническую, как бы, службу ты пишешь, но чаще всего в технические службы именно пишут с недовольствами, да? Что-то у меня не работает, что-то неправильно, что-то не получается. А, там держать, конечно, очень такую профессиональную ка такую этику т очень тяжело. Ам, но тем не менее, да, бывает, ам, м- времена, когда ты пишешь кому-то, ну и тебе как бы нужно иметь, например, скажем, или копию чего-то, то что ты пишешь. Когда звонишь, э, во вот этого нету, то есть ты не можешь сказать: "Я вот вам позвонила, вы мне пообещали вот это, это не сработало". А здесь, конечно, у тебя уже есть доказатель что что ты кому-то написала и тебе в ответ сказали вот это например, да? И всё-таки это не помогло.
Безусловно. Безус Н-да. Мгм. Н-да, да. Да. Да. И как будто бы уже после переписки можно позвонить и сказать: "Вот вы мне писали, там, такого-то числа, вы мне пообещали". Потому что есть вот эти особенные доказательства, которыми ты можешь, ну, пусть это будут карты, назовём их, да? Которые ты можешь выкладывать на стол и чего-то требовать уже.
Да да. Да. Мгм мгм.